Ну, знаешь, у меня было такое, когда просто, там, какие-то большие проблемы меня накрывали, и мне просто не до этого было, потому что, там, эмоциональное состояние сильно страдало, и нужно было, там, как бы, базовые потребности какие-то закрыть. Ам, вот э, поэтому, м, я думаю, что да, просто нужно было, как бы, сначала выйти из этого состояния, а потом уже, как бы, начинать любопытствовать снова. <chuckles> А, вот, но тем не менее, у меня просто всегда есть установка, что я хочу познавать всё, как бы, этот мир, мне всё интересно. То есть я думаю, что она окончательно сформировалась, эта установка, где-то в 8 классе, я помню, вот, в школе
Мгм. Ну, понятно. Сместились приоритеты у тебя, да, в какой-то отрезок жизни? Так, рассказывай. Мгм. А где где ты ее взял-то? Как она появилась у тебя? В 7 нет, в 8 есть. Откуда?
Ну, я думаю, что оно было всегда, но, а, вот, в школе просто, а, ну, мне, к э, были интересны определенные вещи да, вот, постепенно. То есть, допустим, ну, как обычно, да, вот, там, какие-то предметы нравятся, какие-то нет. И в 8 классе вдруг я для себя осознаю, что, в принципе, мне интересно развиваться. Я хочу, э, быть максимально разносторонней личностью. А для этого нужно, как бы максимально широкие знания иметь, хотя бы базовые, в во всём. Поэтому я просто решил для себя, принял такое решение, что всё, мне нравятся все предметы. Да, конечно, какие-то лучше получаются, какие-то хуже у меня получаются
Созревала? Да. Всё, всё верно, да. Ого. Никогда такого не слышал, чтобы кто-то такое говорил.
но мне нравится всё. Я так себе принял это решение. Поэтому
А а как вот, ты ты смотри, ты же принял это решение, но, наверно, тебе не сразу всё понравилось, да? То есть, пришлось поработать как-то, вот, чтоб внедрить себе такую установку, или сразу- ты принял установку и всё, вот, оно заработало?